Скажи, а как проходят разговоры за большим семейным столом у вас?
Очень очень, э, так э, кроваво бывает даже, а бывает весело, а бывает это просто хочется полицию вызывать.
Мгм.
Лотерея.
Такую, вынимай, лотерея целая, да. Они как потихонечку так наверно, даже твоей члены семьи уменьшается количество с каждым годом с после таких посиделок.
К счастью, нет, к счастью нет. Но иногда кажется, что да, такое может случиться. А, мне иногда кажется, что мы какая-то испанская семья, хотя мы европейская семья.
Мгм. Да.
Потому что, страсти кипят, э, пули летят, всё всё, в разные стороны, э, разлетается. Происходит очень много всякого.
Бывает стараясь. Давай, ага. Вот, можно ставить камеру и целый сериал снимать.
<chuckles> Пожалуй нет, я не хочу жить в этом сериале. Но, я и так в нем живу, но другим показывать не хочу.
Мгм, вот. Да. Ну, давай тогда начнем сначала. Как вот начинается вот сбор вас всех за одним столом?
Должен быть какой-нибудь праздничек, должен быть праздничек. То есть, э, что-то там. Ну, у меня щас много племянниц, еще что-то, вот детский день рождения, допустим.
Мгм. Да-да-да.
Вот, все там закупаются подарками, в основном я готовлю стол, потому что я повар и сделаю его лучше чем остальные родственники. Ну, вот уборка, накрываем стол.
Мгм. Ага. М. Мгм.
Приглашаем всех в определенное время прийти. Придёт где-то человек наверно 7 тире 10.
Ого. Ну, нормальное количество.
И, ну ну там дети, плюс взрослые какие-нить и и я.
Мгм. Мгм. Ну звучит неплохо. А, у тебя собирается так понимаю да, весь народ?
Да, у меня есть, э, большая гостиная куда все могут поместиться, вот, э, большой такой обеденный стол, куча диванчиков и получается что да, ну собираемся грубо говоря всегда у меня.
Мгм. Мгм. Нят Вот. И как дальше вот ты наготовил кучу еды, получается разложил всё, собираетесь за стол и о чем вот обычно, вот разговоры зачастую у вас заходит, политика может еду, дачу, внуки?
А, ну, начинаем с того, что просто все рассаживаемся, ка как-то обсуждаем какую-то глупость, наподобие, там: как дела у ль детей в школе? Вот такие ба базовые обсуждения. Там, ну как всегда чуть-чуть их поругаем чуть-чуть похвалим вот по математике ты молодец, а по географии пора бы начать разбираться, где что находится.
Мгм. Да-да-да. Мгм. <chuckles> Мгм.
Вот и после этого уже, ну, переходим, допустим, к пода к тому, что дарим подарки. Вот. П подарили, дети счастливы, дети ж не могут ждать, да, когда ты им чё-то отдашь. Им надо щас, щас, щас, сразу давай.
Да-да, да. Конечно. Отдаешь им игрушки, чтобы отвлечь сразу вот, и чтоб взрослые сидели говорили дальше спокойно.
Да, да, да. И вот, э, и потом обсуждаем что-то обычное, э, ну, такое з политика, налоги, кто на что копит, кто что купил, такие обычные семейные разговоры. И потом всегда где-то в середине
Мгм. Ага. <chuckles>
Даже вот у меня не пьющая семья, алкоголь тут никак не связан с этим, кто-то задевает струнки души кого-то другого, ну там на выбор. Ну допустим, моя сестра струнки души моей матери. Поп так знаешь, провела по ним как по гитаре, так, вот.
Мгм. Ну-ну. <chuckles> А. <chuckles> <chuckles>
Я вижу я вижу, что происходит, пытаюсь как-то эту ситуацию опередить, там, сказать что-то.
Ю да-да-да. Мгм.
Ну увести тему вообще в другое русло, но нет, я уже вижу по глазам матери, что что-то происходит.
<chuckles> Что огонь разжегся уже начинается страсти.
Да, и это вызывайте пожарных, да тут, по-моему по-моему, скоро будет пожар. Огня еще не видно, но скоро будет.
<chuckles> Дымится дымится.
Н-да. Вот. Мать отвечает какую-нибудь такую, знаешь, злую штуку, э, но никогда ты не сможешь, и все адвокаты мира её оправдают, что не говорила она ничего злого в ответ.
Ага. <chuckles>
Вот.
Вау! А у Ну, ну. Дальше что было?
Да, класс, ничего классного, если честно. Я бы хотел, чтобы они все вместе сходили к психологу и получше начали себя вести, но
Мгм.
родственников не выбирают.
А было ли такое, что вот такие вот моменты и страсти начинал ты сам?
Наверно, нет. Я просто не люблю такое выяснение отношений на празднике, мне кажется, это какая-то глупость. Ну вот.
Ну и портит праздник тем более настроение от него.
Да, да, да, праздник смазывается, происходит какая-то ну родные люди начинают что-то выяснять, что-то кому-то доказывать.
Да.
Мне очень не нравится эти ситуации, но я просто смирился к тому, что все наши столы всегда будут такими, где все рады увидеть друг друга, все рады вкусненько покушать, зарядиться такой позитивной энергией
Мгм. <laughs> Мгм.
и поджечь мою квартиру, и заминировать ее да, сотворить что-то прям очень странное по итогу.
И как зарядятся. <laughs> Да, удивительно, что не дети начинают какой-то шум и гам, а именно взрослые люди.
А мне кажется просто взрослые- это всегда дети, всегда всё то же самое, тока тело взрослое.
Мгм. И что в итоге как вообще конфликт расходится все успокаиваются мирятся или так и это разрушает всё подчистую.
Ну как повезёт, если честно, а, в в основном не везёт всё успокоить до конца. В основном мы расходимся, потому что пора уже разойтись, потому что ну слишком накал страстей. Вспомнились детские обиды, вспомнились юношеские обиды.
Мгм. Да-да-да.
А ты, а я, а вот это, а помнишь?
Да-да-да.
Так что, а, как бы когда мы разойдёмся зависит от того, когда будет с самый пик эмоционального выплеска.
Мгм. Замечательно конечно что ты пытаешься нь как можно быстрее вот конфликт как-то уладить там не начинаешь это конечно да, и семья вот твоя вот старается очень.
Ну я я кое-что придумал, конечно. С возрастом я начал понимать чуть больше в психологии, чуть больше там какие вещи кого обижают. И вот я вижу, допустим, что мать начинает подкрадываться там к племяннице с какой-то такой темой, которая, м, заденет, как ни странно, не племянницу, а мою сестру. Ну, допустим, например там
Мгм. Мгм. <laughs> Да. Мгм.
"а вот, э, ты болела, а тебя сводили к врачу?" А сводить может-то только моя сестра, и мать знает, что не сводили, но вот это вот вкидывает, знаешь, такое, э
Да, да. Ага.
стрелу такую отправляет как бы.
М, да, дай мне просто повод, давай, ответь как мне нужно.
<laughs> Вот. И я я понимаю это и там что-то говорю резко: "Да нормально с ней всё! Сходи скводи свожу я её сам к врачу!" И всё, знаешь вот, я я забрал этот момент и из вот этого обсуждения за столом, что если дать дать шанс ответить сестре, то вот начнется. Я вот сижу как, э
Мгм. Да. <laughs> Мгм.
бытовой психолог, вот. Сижу у каждого н м, забираю ментальные ножи, ментальные факелы, автоматы, всё забираю и да-да-да, обезоруживаю. Но пока у меня есть силы, но если мне надоедает, я ухожу в другую комнату, оставляю их и там начинаются это звуки
<laughs> А ты спрашивал? <chuckles> Обезоруживаешь. Мгм. Бойня.
м-да, перестрелки.
<chuckles> А ты кого спрашивал вот свою например мать, либо сестру, либо вообще кого-то зачем они так делают, зачем они начинают вот идти в направлении ссоры вот подкидывать эти колкости?
Да, я с обоими разговаривал отдельно и по раздельности они удивительно спокойные люди. Это верующие люди, это люди, которые помогают, м, прохожим на улице, подбирают с улицы животных и вообще вот такие прям ну святые людям, м, ну в переносном смысле, да.
Да-да. Да. Мгм. Да, да. <chuckles>
Но на друг друга они влияют как, ам спичка и вата, допустим. То есть есь нельзя эти вещи совмещать вместе, когда они вместе происходит пожар.
Мгм. Да.
Вот.
Удивительно, что доброта распространяются на всех, кроме них самих вот друг на друга!
Я думаю, это какая-то непроработанность своих всяких обид, психологических проблем. И все мы люди щас уже, ну, немолодые, и получается, что это всё накопилось.
Мгм.
Там в таком-то году я на тебя обиделась, не простила, в так том-то году ты на меня обиделась и там никто не извинился. Знаешь, и они вот с этим чемоданом приходят, э, за обеденный стол. То есть это вот, э, мы вроде по позитивному поводу собрались, но при этом они принесли с собой вот эти вот
Мгм. Мгм. Ну да-да-да. Да-да-да.
и нега
Ссоры, обиды, наверно, друг на друга?
Конечно, э, вот эти вот негативные элементы за прошедшие годы они все носят с собой, вот, и это выстреливает. Да, то есть мне кажется, что
Мгм.
ну, мы- славяне, вот так вот, э, см м моя семья, и мне кажется, вот то, что не хватало, а, моды на психологию. Сейчас это становится модным, проработать себя там, сходить к психологу, обсудить с психологом, почему ты там злой на того или иного своего близкого человека, ты же его любишь.
Мгм. Да. Да. Мгм. Да, все травмы.
Да, вот ты любишь человека, но он вызывает у тебя негатив, почему? Это же странно, да. Ну это же реально странно.
Мгм. Конечно, да, очень.
Ну а ты, получается так, что вот, э, ходят эти люди с непроработанными своими проблемами, а я единственный в семье кто ходил по психологам, ходил по даже психиатрам. Пытался как-то стать менее злым, стать более спокойным в определенные моменты своей жизни. И мне кажется, вот в этом проблема моей семьи в каком-то смысле.
Мгм. Да. Мгм. А у вас вообще получалось как-то собраться, посидеть без ссор, без этих испанских историй?
Я думаю, что нет. Я если честно не помню нь ни одной о н такой вот, э, праздничной ситуации, чтобы кто-то не начал что-то делать в сторону негатива. Нет, наверно, нет. Но во мы вот наверно такая испанская негативная семья, хотя в нас ничего нет испанского.
Мгм. М. <laughs> Да уж. Получается, ты вот всегда перед праздников знаешь, что щас соберется и опять всегда чё-то начнется?
Я раньше про это постоянно забывал и был в шоке, и там тоже эмоционировал: ну, как вы, вот мы не виделись давно, а вы там стол, который я приготовил
Мгм.
сейчас вот уничтожаете своими вот этими неприятными обсуждениями, да. А сейчас, когда я уже знаю, что это 100 % будет, я как будто заранее готов. У меня заранее такая психологическая броня надевается, я такой: "Ну, посидим, поедим, повоюем". Как-то так.
Ссорами. И, а ты пытаешься как-нибудь еще заранее, может быть, что-нибудь придумать, сделать, чтобы вот избавиться или предотвратить, меньше разрушений чтоб те было за столом?
Хм. Да, я я сажаю по-определённому людей за столы, чтобы, ну и, ну, как бы они были подальше друг от друга, их разделяли какие-то другие люди, приглашенные гости, допустим, не родственники.
<chuckles> Мгм.
И бывает, что им, ну, т там подруга моей матери, допустим, скажет: "Да, да отпусти, не надо. Сегодня не такой день". И почему-то, хотя, если бы я это сказал, это не сработало, но почему-то слова этой подруги работают. И моя мать такая: "Да? Хорошо, ну выпьем же там за мою внучку!"
Да-да-да. <chuckles> Мгм. <chuckles> Ну вот, поэтому те надо чаще звать вот таких гостей со стороны.
Вот. Конечно, конечно, да. Не, ну, я я всегда зову, просто не всегда у них хватает тоже понимания и сноровки как-то помогать мне в этом. Ну, помогать, чтобы всё проходило хорошо. Они просто такие: "Ну, мы гости, мы сидим, мы кушаем, прикольно. Кто-то начал ссориться? Ну, не мое дело".
Да, мы не влазием в войну.
Мгм.
Ну, больше еды достанется, если раз эти ссорятся.
Но вот, если честно, мне всё равно нравятся эти исто эти собрания, хоть, э, это, может быть, ну, звучит странно, но но половину вечера мы же любим друг друга.
Может быть, даже в этом план, тактика. Ну да. Половина вечера лучше, чем вообще без.
Конечно, конечно, да. Э, ну вот, если взять вот так, как оно всё проходит вот вот так оно и проходит, в общем-то.
Да, звучит вообще удивительно, что вот такие посиделки каждый раз с праздника обра обращаются в некие ссоры, ругательства. Но всё равно все мирятся, дружатся обратно и собираются заново.
Да, нужно просто в чуть-чуть времени, чуть-чуть разговоров по телефону на расстоянии, соскучиться, опять попытаться что-то друг другу простить, что-то забыть. Скорее всего, это сработает средненько, но мы соберемся на следующий праздничек, следующую дату там какую-нибудь, и всё будет!
Мгм. Да-да-да. Да, поднакопим обид, поднакопим ссор, энергии и вернемся с новыми силами продолжить.
Да, и так, и так будет, но половина вечера будет хороших, а 2 половина- как повезет.
Да. Ну, большое спасибо те за такие интересные истории, как твоя семья собирается за одним столом.
Спасибо, что дал мне шанс это рассказать. Мне было забавно всё это повспоминать, потому что скоро следующий праздник, я знаю, к чему мне готовиться.
Мгм. Ну, д удачи тебе пережить этот праздник без излишних разрушений!
Спасибо.
Да, пока пока!
Пока.